Haftalık yemek planı yapar mısın?
A! Tabii ki. Eee, haftalık yemek planı yapmak benim için çok önemli. Eee, bir süredir zaten, eee, hayatımda bunu yapmaya devam ediyorum. Eee, bu benim hem, eee, zamanımdan, eee, tasarruf etmemi sağlıyor hem de daha, böyle, planlı bir şekilde, eee, olduğu için, eee, yani, kafamdaki, böyle, acaba bugün hangi yemeği yapsam, şunu mu yapsam gibi düşünceleri ekarte ediyor.
I hı. Hıı. Evet. Hımm, peki, bu haftalık yemek planını nasıl hazırlıyorsun? Yani, mesela haftaya başlarken nereden başlıyorsun? Önce menüyü mü öncelikli olarak düşünüyorsun yoksa önce market listeni mi yapıyorsun?
Tabii. Hı hı. Eee, şimdi şöyle, eee, açıkçası market listemi yapıyorum öncelikle. Eee, şunu şöyle yapıyorum yani market listemi, eee, şu şekilde yapıyorum. Örnek veriyorum, eee, markette genelde indirimli, eee, ürünleri, eee, öncelik veriyorum. Mesela şöyle, diyelim ki o hafta, eee, işte, patates mesela, eee, bizim burada patates çok indirime giriyor. Mesela 5 kilo patates, eee, €2 falan oluyor. Eee, patates indirime girdiyse muhakkak patates alıyorum. Daha sonra et alıyorum, eee, indirimli ürünlerden genelde. Daha da böyle ekonomik olması açısından. Eee, öncelikle cumartesi günü market alışverişimi yapıyorum. İşte, dediğim gibi bu indirimli ürünlerden vs. falan. Eee, daha sonra ne aldıysam, eee, onlarla ilgili pazar günü, eee, böyle 3-4 çeşit yemek yapıp, eee, buzdolabına koyuyorum. Hafta içi onu, eee, düzgün bir şekilde yani gün gün, eee, işte, bir gün bir yemeği, bir gün bir yemeği, iii, yiyip, ııı, hallediyoruz, yani.
Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Evet. Anladım. Evet. Ya bu çok ilginç ve güzel de bir bakış açısı. Çünkü genelde, eee, menü hazırlanır ve o menüyü yapmak için, hani, günlük, haftalık menüler ya da günlük menülerde şu, şu, şu malzemeler eksik diye düşünülerek markete gidilir ve, eee, genelde buna yönelik bir alışveriş yapılır. Ama senin söylediğin bakış açısı hem, eee, aile bütçesini koruma açısından hem israfı önleme açısından çok daha mantıklı gibi görünüyor. Çünkü, eee, önce uygun, indirimli ürünleri, eee, bir liste haline getirmek ve bunlardan yapılabilecek yemeklere yönelik bir menü hazırlamak çok mantıklı. Peki, bu uygun, eee, ürünler, eee, listesini yaparken, eee, çevrendeki marketleri şahsen gezerek mi, uygulamalara bakarak mı yoksa, eee, iii, çeşitli tanıtım broşürlerinden mi yola çıkıyorsun?
Hımm. Anladım. Doğru. Elbette. Evet. Hı hı, eee, şöyle, eee, aslında, eee, birçok broşür geliyor bize pazar günü eve. Eee, daha sonra o broşürler, eee, de, eee, en az, böyle, 6-7 tane marketin, eee, broşürleri oluyor. Eee, fakat benim onlara bakmam, böyle, tek tek bakmam çok vaktimi alıyor. İşte, aklımda kalmıyor, işte, örnek veriyorum, işte, eee, bazı marketlerde, eee, peynir indirimdeyken, bazı marketlerde süt indirimde oluyor. Eee, tek tek kalmıyor. Bu noktada 1 tane uygulama kullanıyorum ben.
Evet. Hı hı. Hıı. Tabii. Hımm, öyle mi? Bu işleri daha da kolaylaştırıyor ve böylece daha nokta atışı bulabiliyorsun aradığın şeyleri. Bu da çok pratik bir şey gerçekten. Peki, bu uygulamaya bakıyorsun, böyle, bir liste hazırlıyorsun ve, ı neler alacağın, eee, belirli bir şekilde hareket ediyorsun. Diyelim ki alışverişi yaptın, evinde malzemelerin var, haftalık alışverişin tamam. Ama, eee, zamanın kısıtlı ya da hafta içi yorgun bir şekilde eve geldin. Hani, akşam yemeklerini kolay ve pratik hazırlamak için neler yapıyorsun?
Kesinlikle. Hı hı. Doğru. Tabii. Anladım. Şimdi şöyle, eee, akşam yemeklerini şöyle yapıyorum, eee, pazar günü yapıyorum, 3-4 çeşit yemek. Eee, işte, eee, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe zaten 4 gün. Eee, o yemek yeterli oluyor. Kalan günde de bazen dışarıda yiyoruz, ya da evde, eee, yediğimiz zamanda da zamanlar da oluyor. Bu noktada şey yapıyorum, daha, böyle, pratik, işte, menemendir, eee, makarnadır, hani, bu tarz şeyler, eee, yapıyorum. Hem, eee, daha kolay oluyor benim için zamandan tasarruf ediyorum, hem de ekonomik olarak da, eee, çok, eee, beni yormadığı için, eee, bu tarz yemekler tercih ediyorum genelde.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Değil mi? Hı hı, peki mesela bu, ııı, dönemlerde, hani, bir kurtarıcı olarak kullanılmak üzere buzluğu kullanır mısın? Yani, önceden, ımm, soğan doğrayıp ya da çeşitli sebzeleri hazırlayıp buzluğa atayım ve dar zamanlarda kullanayım diye bir alışkanlığın var mıdır? Bu konuda nasıl davranırsın? Hı hı.
Elbette. Kesinlikle. Çok güzel bir noktaya değindin. Eee, bu noktada, eee, çok pratik önerilerim var. Eee, mesela, eee, az önce söylemiştim, eee, indirimli ürünleri takip ediyorum diye. Genelde soğanda bu çok oluyor. Mesela, eee, işte, 5 kilo soğan €1 gibi. Eee, ben bunları alıyorum, eee, 5 kilo soğanı mesela. Eee, bunları doğrayıp, eee, rendeleyip, eee, küçük küçük poşetler hâlinde buzluğa atıyorum. <smacks lips> Böyle, işte, hem zamandan tasarruf ediyorum hem de bir yemek yaparken soğanı, eee, doğramak, eee, bana biraz zor geliyor, işte, gözlerimi yakabiliyor falan. Bir anda bunu halletmiş oluyorum. Eee, mesela evde yemek olmadığında da, eee, bu hemen soğanı, eee, çıkarıp, eee, buzluktan üzerine 2 yumurta kırıp, eee, böyle, soğanlı yumurta yapıyorum. Eee, çok lezzetli oluyor gerçekten.
Öyle mi? Çok güzel. Hı hı. Iıı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hıı. Çok güzel. Peki, bu, ımm, soğanı büyük poşetlere mi koyuyorsun, yoksa, hani, büyük poşetlere koyup kullanacağın kadarını kırarak mı kullanmayı tercih ediyorsun, yoksa daha küçük küçük mü poşetleyerek kaldırıyorsun?
Hıı, anladım. Eee, bu noktada şöyle yapıyorum. Daha, böyle, küçük küçük poşetlere koyuyorum. Çünkü, eee, kırmak biraz açıkçası soğanı zor oluyor. Bu noktada küçük poşetlere koyunca hem soğanı, eee, yemek yapmak için çıkardığımda daha çabuk eriyor buzlu olduğu için hem de, eee, böyle, eee, daha b eee, şey, eee, kırarken falan zorlanıyorum, böyle daha rahat oluyor. O yüzden, böyle, küçük küçük, eee, poşetlere koyuyorum.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Imm, o zaman buzdolabını da, buzluğu da, eee, bu, eee, acil durumlarda bir yardımcı olarak, ııı, kullanmak hayatının bir rutini hâline gelmiş ve bundan da çok sık faydalanıyorsun. Bu da çok çok güzel bir, eee, şey, eee, kolaylık getiriyor senin için anladığım kadarıyla. Emm, çok, eee, eee, güzel ve stratejik çözüm önerilerin var. 1.si aslında, eee, bütçeyi korumak adına indirimli ürünlere yönelip menüyü sonra hazırlamak. Bir diğeri de, eee, buzluktan, emm, sürekli ve verimli olarak faydalanmak. Bunlar gerçekten güzel öneriler. Peki, bunun haricinde, emm, diyelim ki yakınlarında pazar kurulması durumu, pazar alışverişine çıkma ya da, eee, bulunduğun mevsim ve mevsimde erişebileceğin yiyecekler senin bu, eee, hazırladığın menüyü ve alışkanlıklarını nasıl etkiliyor?
Tabii ki. Kesinlikle. Doğru. Elbette. Hı hı. Evet. Eee, güzel bir noktaya değindin. Eee, bizim oturduğumuz yerde, eee, eşimle benim yani, eee, çok yakında bir pazar kuruluyor. Iıı, bu pazara da, <smacks lips> işte, böyle, yerel, eee, çiftçiler, eee, gelip, iii, kendi ürünlerini satıyorlar, çok taze oluyor, çok da ekonomik oluyor. Eee, perşembe günü kuruluyor bu pazar. Bazen o pazara gidip taze, ekonomik, iii, güzel bulduğum, özellikle domatesler çok güzel oluyor. İşte, yeşillikler, eee, çok güzel oluyor, marullar, böyle, taptaze oluyor, onlardan alıyorum. Eee, bu noktada da, ııı, daha çok yemek, iii, olarak değil de, işte, aldığım bu yeşillikler, mesela domates, bunlarla, işte, hafta içi önceden hazırladığım yemeklerin yanına hemen bir salata yapıyorum mesela taze taze. <tsk> Hem çok lezzetli oluyor hem çok ekonomik oluyor. Eee, bütçem açısından, ııı, çok daha, ııı, daha, yani, bütçemi, iii, çok daha kolay yönetebiliyorum bu sayede.
Evet. Hıı. Evet. Hıı. Ya, çok iyi. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. He he. Evet. Evet, tabii, tabii. Anladığım kadarıyla zaten, ımm, bahsettiğin şeylerden çıkardığım sonuç bu soğanlı yumurta örneğini vermiştin mesela ya da bu yeşillikler ve yaptığın taze salatalar. Biraz daha sanki, eee, sebze ve çiğ ağırlıklı ya da fermente, eee, daha sağlıklı ürünlere doğru bir, eee, eğilimin olduğunu hissediyorum. nedim
Evet. Doğru. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani, ııı, çok sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz eşimle. Çü çünkü, ııı, sağlık bizim için çok önemli. Yani, eee, daha, böyle, hafif, eee, gıdalar tüketmeye çalışıyoruz. İşte, çiğ sebzedir, eee, ondan sonra mesela çorba, ııı, muhakkak tüketiriz, eee, akşam yemeklerinde falan. Çünkü hem sindirim kolay oluyor bizim için böyle hem de, böyle, daha hafif, az yediğimde, di zihnimi daha zinde hissediyorum açıkçası.
Çok güzel. Hı hı. He he. Hı hı. He he. Hımm. Peki, mesela bu alışkanlığını zaman zaman, eee, bırakmanı sağlayacak olan, işte, çok, ııı, ıb kısıtlı vakit ya da, işte, a başka başka, aaa, a acil durumlarda, buzluğunda, ııı, alışverişte marketten edindiğin, işte, hazır pizzalar, hazır ürünler, hemen pratik pişirebilecek şeyler bulunur mu? Yoksa onlara hi eee, hi hiç mi almamayı tercih edersin bu ürünleri?
Tabii. Kesinlikle. <clicks tongue> Iıı, genelde bulunuyor buzluğumda. İşte, hazır pizza özellikle olur, ııı, patates olur, patates kızartması hazır. Iıı, çünkü bazen, ııı, kötü bir gün geçirdiğimde mesela, ııı, hemen, ııı, onu çıkarıp, böyle, yediğimde, böyle, ımm, bi birazcık yaramazlık yapıyorum galiba, ııı, onu yediğimde, böyle, kendimi daha mutlu hissediyorum. Iıı, çok da yemekle uğraşmamış oluyorum, vaktimi almıyor yemek. Hani, direkt hazır pizzayı çıkarıp fırına atıyorum, ııı, daha sonra üzerine, ııı, güzel bir sos, ııı, sıkıp, ııı, afiyetle yiyorum bazen.
Hı. Hı hı. I hı. Tabii. He he. I hı. Hı hı. Evet. Evet, bazen insanlar özellikle bahsettiğin şey çok önemli, "Kötü bir gün geçirdiysem." dedin ya, böyle, özellikle stresli zamanlarında, kendilerini iyi hissetmedikleri zamanlarda, böyle, eee, hazır yiyeceklerle, daha lezzet odaklı şeylerle kendilerini biraz şımartıp, ııı, ödüllendirebiliyorlar. E, bu da çok normal. Zaten normal beslenme rutininin de, eee, daha sağlıklı şeyler üzerine kurulu olduğundan bahsettiği için aralarda, eee, bunların olmaması da zaten kaçınılmaz gibi görünüyor. Peki, ailede diyelim ki diyet kısıtlaması olan ya da damak zevkleri farklı olan kişiler varsa bu durumda nasıl davranıyorsun? Ne yapıyorsun?
Doğru. Tabii ki. Kesinlikle. Doğru. Evet. Hı hı. Eee, bu noktada, ııı, bazen, eee, eşim diyete giriyor, örnek veriyorum. Eee, bu noktada daha, böyle, eee, sağlıklı, ııı, yemekler yapmayı tercih ediyorum. Örnek veriyorum, pilek pi e bö pilav yapmak yerine, eee, genelde, eee, yanına, işte, eee, yemeğin yanına salata, çorba gibi, eee, yemekler tercih ediyorum. Böylelikle hem hafif oluyor, eee, hem sindirimi daha kolay oluyor eşim için. Eee, onun dışında, eee, smoothie'ler yapıyorum, İçecek yapıyorum, eee, sabah kahvaltılarında. Eee, böyle, bir, iii, şey tercih ediyorum, daha, böyle, hafif, eee, sağlıklı, ııı, yemekler tercih ediyorum eşim diyete girdiğinde mesela.
Hı hı. Ha ha. Evet. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hımm, peki eve, eee, yemeğe misafir alacağın zamanlarda, özellikle tercih ettiğin, bu, eee, mutlaka menüde bulunmalı dediğin ürünler var mı? Nasıl, eee, yemek yapma alışkanlıkların değişir mi? Eee, neleri bulundurmaya dikkat edersin sofrada?
Evet. Hıı. Anladım. Öncelikle misafirim geldiğinde muhakkak bir çorba olmalı. Iıı, çorbayla başlıyo başlamalıyız yemeğe diye düşünüyorum. Eee, bir çorba yapıyorum, daha sonra ana yemek oluyor. Bu ana yemek genelde etli bir şey olmasını, ııı, gerekiyor diye düşünüyorum, hani, misafirim geldiğinde. Ya tavuklu bir şey yapıyorum ya da, eee, daha, böyle, işte, biftek, eee, pirzola gibi şeyler tercih ediyorum. Onun yanında da maka Kesinlikle. Onun yanında da makarna, eee, pilav gibi, eee, böyle, daha, böyle, doyurucu karbonhidratı yüksek şeyler tercih ediyorum. Ve muhakkak sofrada 2 çeşit, eee, böyle, salata olmalı. Yani, eee, bir genelde yeşil mercimek salatası yapıyorum. Eee, bir taraftan da hem kolajen açısından, eee, çok önemli olan havuç salatası yapıyorum. Havucu, böyle, rendeliyorum, içerisine, eee, 1 tane limon sıkıyorum. 2 tane havuç, eee, 1 tane limon sıkıyorum, zeytinyağı ve tuz. Eee, gerçekten çok lezzetli oluyor. Eee, üzerine tatlı yapmıyorum. Eee, genelde zaten, eee, bu yemekler yetiyor ve tatlı da olunca gelen misafirler yemekte zorlanıyor biraz.
Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı, protein. Hı hı. Hıı. I hı, çok güzel. I hı. Çok doğru, çok doğru. Evet. Eee, bu bunlar, eee, gerçekten çok güzel. Anladığım kadarıyla sen, eee, bu menüyü hazırlarken, misafir ağırlarken de, hani, günlük rutinlerinden çok, ııı, kopmadan, yine sağlıklı ürünleri ön plana çıkararak, eee, bir menü hazırlıyorsun ve misafirlerini bu şekilde ağırlıyorsun. Çünkü sanıyorum ki bu, eee, çorba, salata ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, ev yemeği ağırlıklı bir, eee, yaşam siz senin bir yaşam biçimin hâline gelmiş ve bunu, eee, misafir geldi diye bunu esnetmiyorsun. Süreklilik, eee, gösteren bir alışkanlık hâline gelmiş. Bu harika. Özellikle, ımm, market listesini menüden önce yapman, eee, buna mutlaka, eee, sebze ağırlıklı bir beslenme düzenini, eee, sürdürmeye çalışman, zor durumlarda buzluktan, eee, yardım alman, eee, gerçekten pratik, eee, sağlıklı, eee, birtakım fikirler ve u uygulanabilir ve kullanılabilir şeyler. Eee, bunun haricinde, emm, senin için, işte, haftalık yemek planında esnek davranabilirim, olmazsa da olmaz dediğin şeyler var mı?
Tabii ki. Kesinlikle. Çok doğru. I hı. Aynen öyle. Kesinlikle. Hıı. Eee, yani, eee, şeyi mi soruyorsun? Eee, kesinlikle haftalık yemek planında, eee, bu yemek olacak gibi. Eee
Hayır, hayır. Daha esnek, hayır. Olmasa da olur, yani, şunları, şunları yapmasam da olur, yemesem de olur dediğin şeyler var mı?
Hıı. Tabii ki var. Yani, özellikle tatlı. Yemeğin üstüne, eee, herhangi bir tatlı yapmasam olur mesela. Pilav, ııı, ve makarna gibi, eee, karbonhidratı yüksek, eee, yemekler, eee, olmasa da olur <chuckles> benim için açıkçası.
Hı hı, hı hı. I hı. I hı, hazır yemeklerde de, eee, gerçekten çok zor durumda kalırsan kullanıyor kullanıyorum dedin. Bunu da öğrendik. Çok, çok, çok güzel, eee, fikirler. Çok teşekkür ediyorum, harika bir sohbetti. Çok şey öğrendim senden.
Doğru. Ben teşekkür ederim. Eee, güzel bir konuşmaydı. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hoşça kal.
Hoşça kal.